Esatto, cioè ho ho proprio ehm, per dire, son passata davanti anche al che ne so, al pizza al trancio piuttosto che quelle cose che bastava prendere due due pezzi di qualcosa e mettersi lì al al bancone e e e risolta insomma velocemente come come cosa. Però ho detto: "No guarda a allora, me mi cioè, è è una come dire, è un weekend mio, una cosa mia e voglio farlo proprio fatto bene ecco, diciamo." Per cui, ehm, niente, mi sono ehm, allora la prima domanda a cui a cui devi devi sottostare quando arrivi che chiedi il tavolo e e devi dire che sei da solo e, ehm, già, ehm, insomma diciamo lo sguardo non
Al banco, sì. Esatto. E certo <chuckles> Già quello ti dava un po' d'ansia.
E sì, anche perché lo sguardo non è "Ma è da sola?" cioè, la la la domanda è "Ma è da sola?" no, ades uhm, come se fosse un po' perché non è non è frequente.
E certo. Sì, un po' strano perché non si è abituati a vedere persone s s mhmm, spesso sole, ecco.
Esatto. E niente, p quindi io mi sono comunque ho detto ho superato sta cosa e ho detto: "Sì, sì, son da sola", e mi sono comunque, ehm, seduta al mio tavolo, ho f ho fatto la mia cena e a un certo punto come dicevi tu di che mi chiedevi come ho fatto a superarlo, mi son guardata in giro e ho detto: "Ma chi li conosce questi qua. Chi li vedrà mai più." Nel senso che anche ecco. per cui anche quella cosa di di essere come dire giudicati alla fine è un un falso problema tante volte, perché in realtà del giudizio di quelle persone lì non ci interessa, uhm, veramente nulla.
Esatt Esattamente. È vero. Minimamente, cioè non ci sfiora nemmeno anche se giudicassero.
Ecco per

Sì, sì, sì, perché, allora io sono degli anni '70, quindi diciamo i miei genitori, ehm, ovviamente sono molto, molto p molto anziani adesso e comunque, avevano un po' mhmm, secondo me, tutte le persone di quella di quella generazione lì, un po' la cosa di di di dire, ehm: "Ma, ehm, attento, ma la gente cosa pensa, ma la gente cosa dice?" Di avere un po' il confronto di di e quindi di
Sì, il mettersi sempre un po' sì, a confronto con gli altri, è vero.
Esatto. E quin quindi, ti ti cioè quello che hanno un po' trasmesso ai figli, appunto, è questa cosa e che ehm, tutti noi, secondo me abbiamo tentato un po' di di scrollarci a un certo punto, era quello proprio di di non sentire questi ti que questi occhi della la gente addosso, ecco.
<chuckles> Ma e come l'hai superata, cioè come hai fatto a riuscire a goderti la cena, diciamo?
Ma guarda, a allora. Allora guarda, io sono que ehm, il posto in particolare è un paesino di di montagna un paese di montagna, che quindi in a lu eravamo a luglio, era abbastanza, ehm, frequentato da anche da da un po' di turisti, e comunque sai, essendo sabato sera, c'era un bel movimento in giro. Quindi io, ehm, ho proprio fatto una passeggiata, scegliendo anche il il posto in base a quello che che c'era da mangiare, in base anche al fatto, che avesse un un uno spazio esterno, perché mi piaceva l'idea di mangiare fuori.
Okay. Certo, quindi hai fatto proprio una ricerca mirata.
Sì sì, volevo che fosse una una bella serata, insomma, un p un posto carino, un posto cioè un
Ah vedi, dedicare la serata a te stessa.